Então, eu estou precisando de uma ajuda, eh, eu tô tendo muita dificuldade de dormir cedo, sabe. Eh, eu preciso acordar cedo no dia seguinte pra trabalhar, pra colocar minhas coisas em ordem, e mas eu estou com muita dificuldade de, eh, dormir cedo, eu estou sempre carregada de pensamentos, trago preocupações pra hora de dormir, e aí fico rolando na cama, e não sei, estava precisando de algumas dicas pra alguma coisa que eu pudesse relaxar e e conseguir então dormir um pouco mais cedo pra conseguir no dia seguinte ter uma vida mais organizada, sabe?
Uhum. Justo. Como é que era an isso daí é uma coisa nova recente na sua vida? E e assim deduzo eu.
Sim, sim, é um período, né, que eu tô vivendo, eh, que na verdade eu estou com umas uma série de preocupações, né, com a minha empresa, eh, pronto, a parte financeira da minha empresa, e acaba que eu estou muito envolvida com esses problemas, né? E aí isso tem me gerado mais ansiedade, né, preocupação realmente com com o futuro, então eu acabo que venho nessa aceleração e não consigo me desconectar à noite, sabe? Mas sim é é algo que que é é nesse momento, sabe, da vida é mais recente.
Uhum. Mais recente, ah, você não passou por isso nunca na na tua vida antes?
Já, já passei sim. Já tive sim.
E como é que você lidou? Naquela época?
Olha eu não, eu segui dessa forma, eu não consegui encontrar uma uma solução não. O que acontecia é que eu acabava dormindo tarde, de madrugada mesmo, e no dia seguinte acordava, mas acordava cheio de dor de cabeça, meu dia não rendia no dia seguinte. Então, assim, era um um uma madrugada, assim, de muito, eh, sono leve, sabe? Não consegui dormir direito, e eu não não consegui encontrar uma solução, não. Eu fui
Uhum. Entendo.
Ela foi assim, que eu fui empurrando, sabe? Até que as situações, eh, começaram a se resolver, as preocupações. E aí, eu fui acalmando mais, sabe? Mas dessa vez, eu não tô querendo esperar a as coisas acontecerem não porque e
Hã. Já não é. Aham. Até porque você não tem um prazo de quando esses problemas específicos vão passar.
Não tenho. Não tenho previsão.
Tá. Você tem como como é que eu vou dizer? Eh, mudar na sua rotina, enfim, você tem é é é isso na sua mente, em o que você tá passando, mas trazer isso pra pra um um período mais cedo, digamos assim, do dia.
Hum. Assim.
De pensar assim, por exemplo, vamos acordar, eh, acordou, eh, o tá, o que que eu tenho para fazer no dia? Eh, tá bem organizado, coisa e tal, você tem uma, eh, uma timeline?
Uhum. Uma agenda? Uma agenda?
Uhum. Não, não seria nem agenda, mas mas ter con assim, eh, uma noção do que você vai ter durante o dia, porque me parece que tá muito solto, posso estar errado. E e aí talvez, eh, enfim, você vai lidando com as coisas meio que que aleatoriamente, você tem certas coisas se tem como prever e se organizar melhor.
Uhum. É, na verdade a única coisa que eu hoje realmente tenho como rotina, ali, né, é fixa, eh, as questões de casa, né, mas depois quando eu vou tratar as coisas da empresa, realmente já, assim, re como você disse, né, tá meio solto porque, eh, a gente tá nessa situação ainda muito vulnerável, vamos dizer assim, então a gente tá naquela de apagar incêndio. Então
Tá no começo da sua empresa? Você está ainda d
Não, não, é porque a gente teve não, a gente teve um um um problema, né. A gente tá passando por uma fase financeira diferente, eh, di difícil, né, na empresa, eh, porque a gente teve um problema de entrega de produto, que atrasou, e não chegou a tempo da gente vender no verão, que o nosso produto é sazonal, sabe?
Uhum. Entendi.
E, enfim, atrasou, nós perdemos clientes, os clientes foram pra concorrência, então a gente tá com isso tudo na mente, né, então quando a gente chega, vai para o trabalho, por exemplo, eh, a gente tá esperando sempre resolver as coisas que vão surgindo, sabe. A gente está meio que perdido naquilo, então, eh, e essa sensação também, de você não conseguir controlar as coisas, de organizar as coisas, porque a gente tá dependendo de algo que que é externo, sabe, que não está no nosso controle, então é isso que gera mais ansiedade e mais estresse ao longo do dia. E eu acabo acumulando entendeu?
É verdade. Uhum. É, não, eu entendo. Uhum, entendo. É é, assim, a parte de ser empreendedor tem tem isso. Eh, você nu não tem um um um horário fixo de trabalho e t tem problemas que, enfim, eh, mesmo depois do tur turno que seria normal pra uma pessoa, você ainda tem que lidar. Mas eu acho que que seria bom, eu sei que é difícil, é mais fácil falar do que fazer, eh, de botar uma um um uma barreira mental, tipo, sei lá, eu vou parar de pensar nisso, a não ser que seja uma coisa obviamente
Hum.
que tem que ser resolvida, e até, não tem horário de limite, mas ge geralmente as coisas, enfim, as pessoas, inclusive fornecedores ou coisa e tal, eh, têm um horário de trabalho. É botar, e exato, tem que botar um um um u uma barreira. Olha, deu sei lá, 06:00, 19:00, vou me desligar disso. Vou me desligar disso ou ou pelo menos parcialmente, tá. Vou tentar relaxar, até porque relaxando, você tem, assim, um um um
Sei. Claro, claro. Uhum.
um certo uma certa produtividade melhor pra pra depois.
Aham, é verdade. Eu percebo isso, né, quando eu estou mais tranquila, eh, relaxada, o meu dia ele flui melhor, né, eu consigo fazer bastante coisas, botar as coisas em ordem, e realmente quando eu tô nessas fases, assim, mais, eh, sob pressão, vamos dizer assim, aí eu acabo que fico mais, eh eh, tendo que administrar, assim, as minhas emoções, né, e acabo me perdendo um pouco, me permitindo, eh, ser tomada por esse estresse, sabe. E aí tenho uma noite terrível, né?
Uhum. Exato, você trabalha o tempo todo um assim, você não consegue ter, digamos assim, um ócio criativo que pode inclusive te dar trazer um bons insights e coisa e tal. Eh, assim, eh, organizar o seu tempo, eh, eu acho que é importante.
Sim, faz todo o sentido, realmente. Hoje meu dia, assim, tá praticamente voltado pra tentar resolver os problemas da empresa, as preocupações, e tenho deixado de lado até outras áreas da minha vida, sabe. Tenho a questão do casamento, né, do da relação, tenho eu tenho filho então, acaba vendo as necessidades dele também. Então todas essas questões acabam que estão afetando, sabe. Aí o que acontece é que eu não tenho esse ócio.
Uhum. Exato. É, a família é outra empresa que você tem que lidar, né. <laughs> É o exato.
Outra empresa, exatamente. E que eu não posso negligenciar, né?
Exato, é inclusive mais importante do que a tua empresa em si, né?
Verdade. Então, eh, pronto, aí acaba que po por estar muito estressada, eu começo a mexer eu vou pra cama e começo a mexer no no telefone, começo ver a caixa de e-mail, começo ver as mensagens que chegaram, né, aí vejo notificação, aí vejo rede social, ou seja, tudo aquilo também que que atrapalha, né, de dormir.
É, eu acho que você tem que se impor um limite. Eh, ser, eh, empreendedor é difícil, porque você não tem limite de de tempo. Então, não é como ser um trabalhador. Você tá, deu 17:00, bati meu ponto e saí. Você depende de você mesmo, então você tem essa cobrança maior, mas ao mesmo tempo, eh, você tem suas obrigações familiares. E, assim, tentar organizar melhor o seu tempo, eu acho que é o ideal, pra você co conseguir, eh, relaxar, e inclusive ser mais produtiva, e ter melhores ideias em relação à sua empresa.
Uhum. <clicks tongue> Entendo, realmente faz faz bastante sentido. E você acha que pronto, existe alguma coisa, eh, prática assim de, enfim, na hora mesmo de dormir, alguma coisa que eu não eh, que não seja só estabelecer ali meu minha organização, meu prazo, alguma coisa realmente que acalme assim minha esses pensamentos, essas preocupações?
Você tem alguma religião, por acaso?
Tenho.
É, então talvez fazer uma prece seria bom, eh, e mentalizar e agradecer o seu dia. E e pedir também, mas agradecer o que você já tem, eu acho que é a melhor coisa. Pedir, agradecer, você nunca eh, só pedir, mas agradecer também, agradecer pelo que você tem, você deve ser grata. Mas pedir: tá, me ajuda com isso, porque, enfim, nós somos pequenos e ele é grande. <laughs>
Uhum. É. Sim, sim. <chuckles> É verdade, é verdade. É, eu até costumo sim, ter esse esse ritual mesmo, né, de de orar, de de fazer esses agradecimentos mesmo, mas eu acho que eu posso, eh, fazer uma campanha aí para esses momentos mais estressantes, né. E
Uhum. Com certeza.
se ser mais intensa aí nessa eh, nessas orações, nessa busca também por esse outro lado, né.
É é é bom porque é uma meditação. Exato. Você você medita e, enfim, você você, eh, tem aquela conexão com algo, eh, supostamente superior e, enfim, agradece pelo seu dia e pede ajuda para o dia seguinte. É bem simples, mas, né, funciona.
Uhum. Sim, é verdade, funciona sim. Olha, adorei, muito obrigada por você me ouvir, né. Gostei muito da nossa conversa, eh, eu vou realmente tentar organizar aqui, eh, minha mente, estabelecer alguns limites, né. Conforme você me falou mesmo, assim, d não deixar as pontas soltas, né, e impor ali, né: Ó, é hora de pensar nisso, não é. Enfim, procurar fazer aquilo que você me orientou. Muito obrigada, tá.
De nada, que é isso, é um prazer. Vai dar tudo certo.
Obrigada, até a próxima. Tchau tchau.
Até.